Ja.
Und das mache ich aber hier in Deutschland auch und mir ist jetzt grad dem le ich habe 'n alten Schulfreund gesehen und, hm, ähm, ich war total begeistert, und er wollte mir die die Hand hinsstrecken. „Ach Quatsch, komm, drück mich mal“, zum Schluss habe ich mir gedacht: „Boah, wie peinlich schon 'n bisschen“, ne? Wenn ich wenn ich mir's überlege, ähm, die machen das ja gar nicht, ne, und dem war das bestimmt voll unangenehm. <laughs> Und ich so: „Quatsch, komm her.“ <laughs> Äh, und, äh, von dem der hatte ja noch 'ne Freundin zu dem Punkt, da habe ich mir gedacht: „Boah, ähm“
Mhm. Ja. Ja. <laughs> Ja, genau. <giggles> finde ich klasse. Nein, ist ja gar nicht Etikette. <giggles> Ich find's klasse. <laughs> Oh Gott. Ne, du, ich dachte Oh Gott. Ja.
„ja, die sind das ja nicht gewohnt“, ne? Und ja, und dem so ja, ich konnte es ja dann in dem Moment auch nicht erklären, ne? Also, ich bin es gewohnt hier, dass wir uns einfach mal so drücken, ne, so ja, also
Nein, überhaupt nicht, ne? Das ist ja, ja, ja, ich weiß. Ja? Ja. Na klar, ne? Ja, aber da ist auch schon ne, da ist also ich muss sagen, wenn's so so um so um Herzlichkeit geht in dem Sinne, ist Amerika da schon ganz anders drauf auch, ne?
Ja, die fehlt, ne? Ja, weil in Deutschland die Herzlichkeit, finde ich, fehlt.